Слушай, мы тут, э, съездили с семьей в очередное маленькое путешествие, и, честно говоря, я вернулась, э, более уставшая, чем отдохнувшая, чем была до этого. Вот и вообще, хочу поговорить с тобой о том, можно ли как-то снизить, э, вообще стресс и тревогу во время путешествий? М, дело в том, что, э, ну я такой перфекционист, и мне свойственно пытаться как бы заранее всё продумать и в моменте, да, в процессе всё контролировать, причем всё там вплоть до каких-то мелочей. И это выливается в то, что я, вместо того, чтобы там расслабиться и наслаждаться поездкой, да там, приключениями, окружающей какой-то там красотой, я всё время в голове прокручиваю там: "А вот это мы сделали? А вот что надо, чтобы вот это успеть? А вот это мы взяли?". Ну, то есть, какие-то, да, всё время бесконечные мысли, связанные вот с именно с организационными какими-то моментами. Но по сути получается, что я весь отпуск, всё путешествие, я просто занимаюсь тем, что я как бы думаю о том, как сделать его, м, э, ну <chuckles> идеальным, да, <chuckles> и в итоге, э, и сама из-за этого не успеваю вообще расслабиться, отдохнуть и ну вот просто, да, приезжаю То есть, я как будто съездила на работу. Знаешь, вот такое ощущение: "Вот, м, да, уставшая". Вот можно ли как-то, что-то с этим сделать? Может быть, у тебя будут какие-то идеи на эту тему?
Ух ты. Мгм. Понимаю. Мгм. Да. Устала. Слушай, ну, конечно, прежде всего хочу тебе сказать, что ты большая молодец, что ты уже осознаешь проблему и проговариваешь её, потому что если проблема выявлена, то её можно решить, а если вот знаешь, не осознана проблема то так бы ты приезжала уставшая и не понимала, а что ж не так, правильно? Еще и может быть кого-то и винила в этом.
Ну да.
Да. Хотела у тебя спросить немножко, э, побольше уточняющих вопросов. А подскажи, пожалуйста, я правильно поняла, что ты планируешь поездку для всех членов семьи, что вот ты главная?
Ну, получается, что я главная по скажем так, э, ну то есть, маршрут, допустим, мы можем вместе с мужем, да, продумывать, там или если, допустим, еду с друзьями, то вместе с друзьями. Но вот знаешь, какая-то хозяйственная часть: всё ли взяли, да, всё ли на месте, вовремя ли там мы н где-то оказались. Ну то есть какие-то вот а, всё да, что касается именно организационно-хозяйственной части. Ну да, это почему-то падает на меня всё время.
Мгм. Ну да, я понимаю. А скажи, пожалуйста, а это, э, какого рода поездка? Это билеты-отель-пляж? Или это какое-то путешествие? Или это кемпинг, э, в котором нужно кемпер полностью нагрузить продуктами? Э, какого рода путешествия вы в основном ездите?
Ну, мы предпочитаем ездить, в автопутешествия. Нам нравится этот формат, потому что он позволяет ну, во-первых, это бюджетно, во-вторых, это свобода определённая передвижений н ты не привязан там ни к каким, да, там автобусам, общественному транспорту, э, такси и так далее. Ну и плюс машины можно взять, в общем, много вещей, поэтому да, это, как правило, такие автопутешествия, но в разной степени дальности, в зависимости от того, сколько у нас есть времени.
Мгм. Да. Да. Да, понимаю тебя. То есть нужно взять всё абсолютно, что может пригодиться. И даже какой-нибудь там котелок, <chuckles> и даже, да, и какие-то там запасные э, всё, что для машины, и, э, даже то, что, наверное, может и не пригодиться. И скорее всего Да, и скорее всего, даже если ты это делегируешь, ты потом еще больше впадешь в стресс, потому что, эм, ты будешь думать: "А вот сделали там муж, например, вот то то, то то и то то, то, что я поручила?"
Н-да. Совершенно верно. Н-да, такое ощущение, что ты с нами путешествовал. Ты видела, как это происходит, да.
Серьезно? <laughs> Нет, я просто могу представить уровень ответственности женщин, которые всегда стараются взять для всех, и для детей и для детей каждых ещё что-то разное, ещё и животных с собой берут. И там тоже это отдельная история.
Ну да, нет, мы без животных, но дети, да, действительно, и каждому надо не забыть взять, э, да, там, м, всё на любое время, там, на любую погоду, на любое время суток, на любое состояние. Да, это, конечно, очень выматывает.
Мгм. Хорошо, а давай, а, вот пофа фантазируем. А что было бы, если бы вот вы, а, сели вечером всей семьей и проговорили, э, вот, э, с попробовать поехать, э, по-другому немножко? Например, а, пусть каждый придет на семейную встречу со своим блокнотом и вы прописываете кто что берёт.
Так, ну это интересно.
И обсуждаете. Например, муж твой сам решает, скока ему надо носков, трусов, ф футболок, шорт, и прописывает, и какого цвета, идет в шкаф и смотрит. Дети тоже. Если это девочки там, сколько им надо взять платьишек или там кукол, или чего угодно в зависимости от возраста, а. <grunts> То есть каждый личные вещи прописывает для себя, пишет список, э, выбирает их, да, к что он берёт. Вы это обсуждаете. То есть, понятное дело, что мама может подкорректировать, э, что там брать детям.
Да, или наложить вето.
Да, ну, например, там, да, зачем тебе 25 платьишко или там сумочка какая-то? Безусловно, согласна. И утвержденный список каждый собирает сам.
Ну, это интересно, на самом деле. Это прям такая мы так никогда не делали. Обычно я пишу списки и всем раздаю. Ну, там они могут, э, любимые игрушки сами, допустим, с собой взять, но вот, да, какие-то основные вещи всё-таки я беру. Ну, вообще, да, мне нравится. Это могло бы, по крайней мере и проверить чемоданы, да, например, перед поездкой, всё ли они туда положили.
Каждый сам проверит чемодан.
Ну, а тут, понимаешь, есть риск того, что я, ну, буду беспокоиться, меня это будет тревожить, потому что если они что-то Понимаешь, в чём дело, а, в чём, а, собственно, мне кажется, основная моя проблема, почему я так, э, вообще об этом обо всём тревожусь? Потому что последствия разгребать мне. То есть, если они что-то забыли, например, тёплое, к кому они пойдут со словами: "Мама, мне холодно, сделай что-нибудь." Правильно, ко мне. А мне бы хотелось, чтобы они не приходили ко мне, да, с такими, а форм ну, вообще, с такими просьбами, а у них как-то всё было заранее предусмотрено.
Мгм. Хорошо. Тогда, смотри, вот вы когда прописали списки и увидели, ну, согла согласовали списки, мама увидела, что там есть всё количество вещей, которое нужно, да. И каждый готовит, э, всё, что нужно, сам проверяет и приносит папе. А, а папа главный по чем п по сбору чемоданов. Потому что, как правило, папы лучше справляются с упаковкой вещей. Ну, конечно, не все, но, в основном, наверно, у мужчин больше понимания, как красиво не красиво, а как эффективно упаковать вещи.
Ну, кстати, да.
Вот. То есть у них больше рациональный подход. Это вот напихать, например, в туфли носки и потом их, значит, развернуть носок к пятке. То есть иногда женщины даже так не могут. <chuckles> И вот, а, сразу объявить, что а <tsk> Ребята, если кто-то что-то забыл, то это ваша проблема.
Мгм. Ну, кстати, вообще отлично. Ты знаешь, мне кажется, что, действительно, делегировать, э, вот этап сбора чемоданов мужу по спискам уже, которые мы заранее, да, там, обсудили. Вообще, это классно. Это, конечно, могло бы снизить, вообще, на порядок, э, количество моих мыслей, моего беспокойства на эту тему. Да, спасибо тебе за эту идею. Она отличная, мне нравится.
Ну, безусловно, конечно, что бы я посоветовала тебе оставить, э, себе это всякие разные штуки, там, вот как ты г говоришь, котелки всякие, там, да, мусорные пакеты, там, вот что-то бытовое, ножики, там, какие-то салфетки. То есть, это безусловно, э, я бы посоветовала оставить, ну, потому что делегировать такое сложно. Ты же сама знаешь, что нужно в дороге. Правда? Да. А муж, конечно, уже пусть отвечает за авто и, э, всякие запчасти, и, э, и так далее.
Ну да, я знаю. Да, это да, мне кажется, это будет такое справедливое тогда разделение вообще к зон ответственности, и тогда будет проще не думать о чужой зоне, да, а только думать о своей, да, и тем самым, как бы, снизить вообще количество того, о чём нужно думать, да. Мне мне это кажется, м, м, таким очень, э, классным, да, для нас.
Да. Да, и ты представь себе, что теперь твои дети, к э, э, которые там, а, когда они пу что-то пойдет не так, безусловно. Э, но к этому нужно очень легко относиться, потому что, ведь, это же тоже элемент воспитания, потому что, э, ну, человек, там, был предупрежден, он не положил, да, и, вполне естественно, там, не не взял, там, мишку любимого или какую-то, там, сумочку. Чья это вина? Тебя. Вот. И мама. Да. И вот раз человек что-то забудет, потом уже следующая поездка будет уже другая совершенно. Но т тебе может быть даже можно так и объявить им, что, э, всё, ребята, я устала, я буду хочу делать из себя рассеянную маму. Вот, я нес не н несу ответственность за ваши, э, там, м, то, что вы там провтыкали и не положили, а вот всё. Я буду нести ответственность только за свои, вон, бытовые штуки, которые я беру, и за свои, э, пижамки, платьишко и сумочки.
Ну. Понятно, да, его. <chuckles> Да. Мгм. Да. Да.
Как ты думаешь, какая у них будет реакция?
Ну, они сначала, конечно, очень удивятся: "Тя, а как это так? <chuckles> Как это мама не будет нести ответственность за, там, за наши жор жарко-холодно, что-то там забыл?". Но да, вообще, я думаю, что если я, честно говоря, как-то так, ам, ну, не проговаривала никогда, м, больше, да, там, ругалась, если они что-то забыли, или охала, ахала, но спасала. Да, действительно, же есть ситуации, где вполне они могут сами понести последствия. В конце концов, да, там, забыл какую-нибудь теплую кофту, ну, померз немножко, ну, в умеренных, конечно, масштабах, понятно, в зависимости от
Мгм. Мгм. Походил в папином растянутом свитере. Попозорился.
Например. Да.
И понял <exhales> всю ответственность своей рассеянности.
Да или просто не пошёл куда-то, да. Мы сидим, допустим, греемся, да, там, у костра и никуда не идём, потому что вот человек что-то там забыл. Слушай, да, на самом деле вот с такими идеями, мне кажется, мне будет, э, легче в следующий раз, во-первых, собираться и в процессе тоже путешествия. Я думаю, что я буду чувствовать себя более расслабленной. Спасибо, что ты со мной поговорила и вот такие вот идеи принесла. Я обязательно их, э, попробую применить и потом расскажу тебе, <chuckles> что из этого получится.
Да. Спасибо. Успехов тебе. Я уверена, что у тебя всё получится и, э, я желаю тебе отличного путешествия без стресса.
Спасибо.